Hm, also einfach b diese b äh, des dieses b äh, sich bewusst machen, äh, vielleicht auch mehr belesen, ähm, auch mal wirklich sich die Zeit nehmen, äh, Studien zu, wirklich zu durchforsten. Also und und a
Genau. Ja. Richtig, genau. Ja, ja, das Bewusstsein muss geschafft werden, ja.
Mhm, ah, okay. Also, nicht nur, äh, ja mache ich jetzt einfach und
Mhm, genau.
Äh. Ja, so ganz stumpf halt einkaufen gehen, so.
Ja, richtig.
Am besten nicht links und rechts schauen. <laughs> Ja. <giggles>
J ja gut, ne? Es ist natürlich so, dass die Supermärkte in den Auslagen auch manchmal da Dinge anpreisen, die jetzt auch nicht so toll sind, ne? Und ab und zu kaufe ich mir da auch mal was, aber ich sage mal so, das das Grundgerüst meiner Ernährung ist schon so auf einem, äh, soliden, äh, gesunden Fundament, so würde ich das beschreiben.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, manche Sachen klingen gut, sind aber 'n bisschen kompliziert, so. Pfand, gelber Sack, unverpackte Sachen. Was lohnt sich da wirklich und worauf sollte man achten?
Ja. Ja. Ja, ja, also, äh, natürlich ist das so, äh, diese Unverpackt-Läden, das habe ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht ausprobiert, das müsste man halt mal machen. Ähm, es gibt eigentlich auch so einen bei mir in der Nähe, ähm, aber okay, da ich auch
Ja. Mhm. Okay. Bist noch nicht dazu gekommen?
Ne, da bin ich noch gar nicht, äh, zu gekommen, ich komme da immer dran vorbei Ja, gut, das ist halt, ähm, äh, ja.
Okay, oder hast einfach die Zeit noch nicht gehabt. Okay. Obwohl du die Zeit schon nehmen hättest können, ne? <laughs> Okay. Ja.
Ja, ja, im Grunde schon, äh, aber das ist halt auch jetzt so 'n so 'n Trend. Ähm, genau. Und ja.
Mhm. Okay. Ach Gott, da fällt mir was ein. Das ist sind so Rettertüten, oder? Kann kann kann das sein, sowas in der Art?